Ouais, ouais. C'était un plan-plan, en fait. Il attendait ses pantoufles à la maison.
Mais alors déjà, heu heu heu, d drogué du travail.
Ouais bah, ouais.
Genre, en mode, tu te dis: «Bon, heu, OK». Mais
Ouais, mais des fois, tu te dis s'ils sont drogués du travail comme ça, c'est parce qu'ils ont pas ce qu'il faut à la maison, c'est qu'ils cherchent ailleurs, heu, tu vois? Non? Je sais pas, si vraiment tu es amoureux, enfin tu fais tout ce que tu veux pour passer du temps avec la personne. Si jamais tu continues à aller dans ton travail comme ça, c'est que c'est pas la personne qu'il te faut, tu as pas envie de passer de temps avec elle, quoi. C'est juste que tu as besoin de pas être seul, quoi.
OK. Bah, moi, quand, heu, je lui disais ça ouais, je pense. Je sais pas, j'arrive pas à j'arri enfin franchement, j'ai pas la réponse, parce que, quand, heu, je parlais avec, je lui disais, hem «Bah, tu vois, là, il s'est passé tant de mois, calcule ce qu'on a fait et tout, c'est c'est quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as organisé un truc pour qu'on fasse ensemble, tu vois? Si c'est pas moi qui qui organise ou qui prends les devants, il se passe rien». On on il y avait un moment, j'ai lâché l'affaire j juste pour observer, pour voir, en fait, pour test pour tester
<chuckles> Hein hein. Bah oui, si tu y arrives assez. Et oui.
mais heu, 1 an, 1 an.
Ouais, non, mais voilà, c'est, heu, c'est en fait, il faut il faut c'est c'est des, heu, c'est mets des paillettes dans ma vie Kévin mais c'est à toi de le faire, en fait.
Et il te dit: «Ah non, mais, heu, je» Voilà, c'est à moi de me mettre mes propres paillettes, en fait. Du coup, je me suis dit: «Bon, du coup pourquoi j'ai j'ai du coup pourquoi on est ensemble?» Parce que
C'est ça, tout à fait. Mais, parce que quand il rentre à la maison après sa dure journée de travail, il y a quelqu'un qui l'attend, c'est ça. En fait, il veut pas être tout seul quand il rentre du boulot.
si c'est juste pour la s ouais, mais moi, si c'est juste pour la sécurité, la vie est trop courte, en fait.
Ah bah ça, c'est sûr. Après ça ces ces personnes là, il leur faut des, heu, eh, je pense qu'il faudrait qu'ils vivent dans le passé ces personnes là, tu vois? Parce que c'est voilà, ils veulent ils veulent la petite femme au foyer qui reste là, qui attend, qui prépare le repas et qui est là.
Ouais, mouais m Bah non, parce que quand il a eu ça, quand il a eu ça, il s'embêtait. Donc, il les quitte ou il fait tout pour se faire quitter. Mais attends, donc, je lui dis je lui dis très ouvertement: «Tu vois, moi, j'essaie d'avoir d vraiment des des des discussions honnêtes et tout». Il me dit «Non, non, mais je je t'aime, je sais que tu es la femme de ma vie et tout, c'est juste que, heu, parfois, je rentre dans ma bulle et j'ai du mal à en sortir», heu, heu, nanani, nanana. Donc toi, tu fais un effort, «Mais je vais faire des efforts, heu, je te promets», je vais ceci, je vais cela. Et à chaque fois, ça change pas. Et il continue même même encore maintenant, genre il il il il v il veut pas, heu, lâcher l'affaire et tout et et et
Mmh mh. Ah ouais, ouais. Mmh mh. Ouais. Bah, non. Ah, il est encore là. <laughs>
Bah, il veut il pour lui, heu, genre, heu, c'est, heu, il va faire mieux, il faut que je f faudrait que je lui refasse confiance et tout et moi dans ma tête je suis en mode: «Non, parce que 6 ans, quoi».
Ouais.

Mais pas forcément mais en tout cas tu sais, tu tu tu dis à l'autre, tu communiques genre sur tes besoins et sur tes limites, OK. Donc ensuite, genre dans une relation tu es 2 et comme tu as comme tu dis, heu, justement, genre parf
Mmh mh. En général. S'il y a plus c'est un peu la galère mais il y a moyen, hein. Mais je je pense que c'est possible. Après j'ai jamais fait mais, heu, j'imagine que ça existe.
<laughs> Ouais. Mais le plus il y en a, le plus c'est compliqué, hein.
Ça s après c'est compliqué, ouais, faut faut composer avec tout le monde, hein.
Voilà. Donc heu, en gros, heu, tu sais tu l tu le sais, en fait, quand tu as eu un peu d'expérience tout ça, tu sais que par exemple, beh, justement tu sais quelqu'un de très pan plan plan, pantouflard qui aime bien une une petite routine et q et qui qui se sent rassuré de ça, bah, c'est pas fait pour toi, donc ça sert à rien que tu lui fasses perdre son temps, en gros. Parce que tu sais que ça marchera pas, tu vois?
<chuckles> Mmh mh. Bah après ça dépend, parce que tu as des tu as des gens, en fait, qui sont comme ça parce que, heu, ils ont pas forcément connu autre chose et tu peux leur faire connaître aussi heu, tu vois? Il y a il y a des gens qui, heu, qui peuvent changer et qui demandent que ça d'ailleurs, mais qui n'ont pas forcément vécu ça. Après si tu vois qu'effectivement non, il y a pas moyen bon, heu, tu comprends tout de suite que peut-être ça sert à rien d'aller plus loin. C'est ça qui est bizarre des fois tu vas heu, tu tu vas tu vas tomber amoureux des fois de personnes où tu te dis: «Mais q pourquoi?» Qu'enfin, quand même. Tu sais, tu te dis: «Mais il y a rien à voir».
Oui. Non mais ça, totalement. Mais là c'était pas pourquoi genre là je je je me suis dit: «Heu, bah, c'est c'est OK, c'est cool, on va vraiment pouvoir, heu, hem, tss, être ensemble» parce que lui il me disait genre pourquoi est-ce qu'il avait pas réussi à avoir des plus des relations, il on a une grosse différence on avait une grosse différence d'âge. Il avait eu des relations de 2 ans grand max.
Ah il ét